Em em em en em digamos assim, uma situação de perigo, eh, eu eu levaria em consideração voltar para o Brasil mesmo, porque inclusive entrar em contato com a embaixada, é, não sei se você já pensou nisso.
Uhum. Olha, voltar para o Brasil agora, para mim fica difícil de ser uma hipótese, isso que eu consegui construi laços, negócios, e construi aqui uma família também de pessoas que estão do meu lado. Então é algo complexo. Em outro tempo, talvez lá no início, isso não seria um problema, seria a solução mesmo de todos os meus problemas, e seia uma atitude que eu tomaria. Mas agora mesmo, é um pouco mais difícil tomar essa decisão, porque você já crio criou uma base aqui, né, criou uma base então fica difícil, eh, abandonar tudo isso e voltar. Então, se requalificar no Brasil, voltar tudo de volta ao Brasil, vai ser uma das dificuldades, não digo a dificuldade de viver no Brasil, questão de segurança, isso isso não me afeta. Seria a mesma questão laboral, seria a questão também de abandonar as pessoas e todo o meu projeto que está aqui como empresa e outras coisas.
Uhum. Uhum. É mas essa segurança mental é a primeira coisa se você não estiver, eh, assim, estável mentalmente, aí você não consegue fazer nada, né, talvez pedir ajuda dessa dessa rede de conexão que você tem, que você acabou de me
É mas em em contrapartida se eu fizer se eu fizer um esforço é se eu fizer um esforço financeiro, eu consigo passar pagar uma consulta particular, o que é um valor muito expressivo, né, ele rouba ali mais de trinta por cento do valor de um salário mínimo. Mas pelo menos isso eu já consigo ter pelo menos acesso à medicação. Só que é muito triste isso, você ser escravo de um sistema que não funciona.
Uhum. É, eu imagino. É triste.